Tá, para ir para o resto do mundo.
É, não, só para Bolívia ali mesmo, pra pra divulgar o nosso, ah, o nosso show na Bolívia que seria 2 dias depois.
Uhum. Só para Bolívia? Mesmo no YouTube, mesmo sendo no no YouTube?
É, é o é o o canal do YouTube, da rádio.
Tá, ah ok.
Rádio Boa, boliviana, eh, em Santa Cruz de La Sierra então, o alcance dela é ali para divulgar o show, e a rádio também faz esses eventos músic enfim.
Certo. Ah tá. Uhum.
Aconteceu que a entrevista era, literalmente a 5 metros da porta do meu quarto. Eu estava em um quarto, a rádio montou o estúdio, 5 metros de distância.
Aham. Tá.
E olha o quan o quanto a a doença mental, as pessoas não gostam de falar isso, mas quando a doença mental é
Uhum.
te surpreende e transforma em outra pessoa.
É, o cérebro, né, o cérebro ele é é é uma máquina em em assim.
Meia hora antes da entrevista, é meia hora antes da entrevista eu estava lutando com todo mundo da equipe no WhatsApp, para eu não ir na entrevista.
Hã. Verdade?
Que estava marcada. Aham. E as pessoas tiveram todo esse.
Que você já sabia que ia participar e você já tinha a transfi concordado.
Já sabia, concordei concordei com o formato, eles fizeram todo esse esforço para montar esse estúdio e f transmitir ao vivo e tudo. Eu estava

Dos piores exemplos, eu odiava, eh, artistas que eram metidos, que não falavam com os fãs, que não que não davam entrevista, que não queriam esperar depois do show para atender as pessoas. Eu comecei a ficar assim.
Ah tá. Não interagiam. Uhum. Tá, ah é?
E eu e eu não era assim.
Olha.
Porque é muito fácil a gente julgar pessoa que faz isso, né. Mas agora eu não sou assim. Mas por que que eu estou assim? Aí comecei a criar regras, de só ir para o show faltando 5 minutos, para o show entrar no palco.
É. Aham. Tá. Hum. Aham.
Quando eu dava tchau, eu descia direto da escada do palco, ia para a van, o motorista já estava me esperando, já sabia que eu queria ir para o hotel. E no hotel não estava feliz. Chegou teve uma turnê na China que eu dormi 5 noites na van, eu não consegui dormir no hotel.
Olha. De tão e de tão irritado que a que a próprio que o que a própria vida, a correria da vida ali da ro
Nem nem nem irritado, eu não sei, é é um quebrou uma pecinha na cabeça, sabe.
É mesmo? Uau.
Não faz sentido, eu achar que eu vou descansar mais em uma van do que em um quarto de hotel, mas por algum motivo eu passei 5 noites dentro da van. O quarto estava lá, e eu, dormindo na van, "Não vou ficar aqui". E todo mundo assim: "ah, deixa ele, deixa ele". <laughs>
Uhum. Sim. Olha. Tá. Uau. E e você, mas você imaginou, por exemplo, que você quando você falava que você não gostava de ver essas bandas, desses esses esses artistas metidos e tals, né, que se acham, você nunca pensou que isso poderia acontecer com você?
Então começou a bater Uhum.